Mh. Esatto, diciamo questo è il concetto. E per quanto riguarda il tuo partner, ehm, lui comunque am anche lui segue lo stesso filo, quindi ha imparato facilmente a non sprecare comunque, fare le stu le stesse abitudini?
Mh-mh. Allora, sì, anche se a lui dà meno fastidio. Nel senso, solsto ieri, ehm, lui ha spostato la frutta in casa e ha messo una mela che stava andando avanti con la maturazione sui mandaranci.
Mh-mh. Ah, quindi, ehm, c'è sto, mhmm, rischio.
E quindi cosa succede? Banel banalmente, che la mela fa andare molto avanti di maturazione tutto quello che tocca proprio dal punto di vista chimico, e quindi c'era un mandarancio sotto che era marcio. Mamma mia! <snorts> Mi ha dato proprio fastidio. E e lo so che non l'ha fatto con cattiveria né con dolo, no, gli però gli faccio: "Cavolo, cioè guarda! Stiamo buttando il mandarancio perché tu gli" ma lui mi fa: "Sì, scusa hai ragione, non ci ho pensato." <snorts>
Mh. Casp <chuckles> Quindi è stato tutto <chuckles> Eh, sì, a anche se è solo uno. <chuckles> Mh, sì, e poi qua per quanto è rimasto lì comunque il mandarancio sopra la mela? Insomma, questo <chuckles> in particolare. Troppo poco? Okay. Sì, Mh.
Poverino. Ma no, bre 1 o 2 giorni, però la mela stava cioè era una mela da mangiare e e quindi succede che, ehm, se <chuckles> se la metti a contatto quella faccia il patatrac e quindi vabbè. Però no, di solito mi mi dà retta. Tra l'altro sa che è qualcosa a cui faccio attenzione e quindi anche lui a sua volta fa attenzione. Poi ti posso dire in 2 basta saper gestire le quantità che compri.
Successo molto in fretta comunque, direi.